Uh, puwede namang ipunta mo sa kanila, pero siyempre, sa pagdating 'no? Mamaya, uh, mauna ng kai tumikim yung mga kasama niya sa sa bahay, tapos paggising niya, ah, "Ano yan?" Oh, nakalimutan na, na sabihin na galing sa'yo yun nung ubos na. O, paano niya titikman, 'di ba? Sigu oo, siguro ano 'no, medyo timingan mo na kung gusto mong pumunta sa kanila, timingan mo yung, ah, maganda yung gising niya, yung okey naman yung, ah, puwedeng lunch or dinner yung mga ganun. <sniffs> Mm, kasi baka morning, eh, late pa siyang gigising, yung mga ganu kinain na nila tapos pag gising niya wala na, maghuhugas na lang siya ng pinggan. Yung ganun.
Ubos na. Yun nga. Mm. Alam mo tama ka dun, ah, kumbaga, ah, yayakagin ko na lang siya dito sa bahay. Ah, silang family nila para kahit papaano alam niya na ako yung magluluto, 'di ba? Na alam niya ako yung nagluto tapos alam niya na talagang, ah, pinagpawisan ko yun, na talagang sana ma-appreciate niya. 'Di ba kasi dun ko din talaga makikita kung talagang na-appreciate niya kung talagang natuwa siya di ba. Oo alam mo malinaw na sa akin ngayon na kung ano yung gagawin ko kasi talagang hindi ko alam, eh, kasi, ah, kumbaga nasa kanya na lahat. Kahit na sabihing simple lang siya, ah, madali niyang bilhin yung mga bagay na talagang kung gugustuhin niya, 'di ba? Pero alam mo maraming salamat sa 'yo at talagang, ah, naliwanagan ako ngayon na kung ano yung, ah, bibilhin kong regalo para kahit papaano talagang magugustuhan niya. Tapos, ah, yung letter nga na sinasabi mo para kahit papaano talagang, uy, effort to, 'di ba, na talagang alam mo yun, yung kasi 'pag utang na loob mahirap bayaran yun, 'di ba? Kaya siguro ganun na lang 'no? Maraming salamat sa 'yo, ha.
Oo. Yes, the best yun. Oo. Oh, tama. Mm. Tama. Oo. Oo. Oo. Oo. Tama. Oo. Oo. Maraming salamat din. Tsaka kung gusto mo naman na bagay ang iregalo sa kanya, meron yung customized pero unique. Uh, siguro ang maisa-suggest ko isa is na-trymo yung kung gusto mo yung mukha niya, uh, instead na, instead na ipapa-frame mo lang siya, what if puzzle, pero yung mukha niya yun 'di ba? Oo.
Mm. Mm. Hmm, oo, maganda yun. Puwede rin.
Oo or your yung diamond painting. Kaya, try mo yun.
Oo, ita-try ko yun. Salamat, ha.